Oke, aku sendiri pernah, Kak, mencobanya, eee, tapi mungkin aku mencobanya dari langkah-langkah kecil dulu tuh, Kak, seperti, eee, yang sebelumnya aku gagal dalam suatu pelajaran gitu ya, kan. Eee, terus aku jadi kayak overthinking memikirkan masa depan, nah setelah dari situ aku langsung tau tuh, kira-kira penanganan gimana, oh cara biar aku tuh nggak terlalu pikirin berlebihan, eee, masa depanku atas kesalahanku yang dulu gitu, aku jadi sekarang mulai belajar gitu. Aku, eee, kulik-kulik lagi tanya-tanya ke temen juga, "Gimana nih, cara mengatasi masalah yang seperti ini, supaya aku tuh nggak jatuh di lubang yang sama," gitu, Kak. Dan aku juga, eee, jujur ngerasa termotivasi dan, eee, bener-bener hatiku jauh lebih adem, di mana kan tadi Kakak bilang itu, "Jikalau kita itu setia dalam perkara yang kecil, kita itu bisa dipercayakan pada perkara yang lebih besar," yang me dimaksud itu seperti, mmm, tanggung jawab kita ya, gitu ya, Kak, ya. Jadi kita tuh mhm, berarti kita tuh artinya, eee, diberikan kemampuan, dari hal kecil bahkan berarti kita bisa mampu, eee, menyelesaikan perkara yang besar atau masalah-masalah yang besar gitu, dan e kita nggak berarti nggak perlu takut ya, Kak, untuk, eee, ngelihat masa depan kira-kira aku jadi apa, tapi kita juga lebih, eee, e sering-sering bersyukur dan menyerahkan itu kepada sang pencipta aja ya, Kak, ya, masa depan kita ya, Kak. Wah, bener-bener keren banget tuh, Kak. <chuckles>
Iya. Iya. Iya. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Iya. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Iya. Betul. Iya. Betul sekali. Iya. <chuckles> Eee, mungkin kalau aku ya, bisa menyarankan sama kamu juga, karena ada yang tertulis. Janganlah memikirkan hal-hal yang belum kejadian. Tapi pikirkanlah hal yang baik, yang sedap didengar, yang kemudian, eee, membangun jiwa kamu, bukankah itu jauh lebih baik? Apakah kamu sudah mulai nih mencoba untuk mendengarkan hal yang baik, mempertimbangkan hal yang baik daripada kamu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum kejadian gitu, dalam hidup kamu?
Wah, bener banget lagi, aku setuju sama Kakak, di mana berarti aku harus lebih optimis ya, Kak, jangan sampai overthinking lagi, dan nggak usah takut sama masa depan ya, Kak. Wah, aku jadi tercerahkan nih oleh Kakak, bener-bener nih. Terima kasih ya, Kak, dan aku juga akan lakukan saran-saran yang tadi Kakak sebutkan, wah terima kasih banyak nih Kakak. <chuckles>
Betul. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Betul sekali. Iya, sama-sama, semoga kalau ada sesuatu lagi kamu bisa ngobrol lagi ya, sampai jumpa.
Sampai jumpa.